Guarda, devi sapere che è un periodo un po' particolare della mia vita, no, ehm, tra il fatto di lavorare prevalentemente in smart working e quindi stando prevalentemente seduto, no, mhmm, a fare a svolgere il mio lavoro, ho ho messo su, uhm, un po' di pancetta. E questa pancetta è diventata ancora più grande no, col fatto che sai, un un po' lo stress, ehm, dovuto dal lavoro, un po', ehm, le spese di cane, famiglia, uhm, commercialista e tutte queste cose qui, si sono diciamo, uhm, accumulate una sopra l'altra. E quindi per sentirmi meglio ho un po' smesso di, ehm, allenarmi e ho ripreso invece ad abbuffarmi, ehm, cosa che mi dà, diciamo, quella, ehm, dopamina no, immediata, mi dà quel senso di soddisfazione immediato no, e quando quando vedo la la merendina insomma, nel nella credenza faccio fatica a dire di no. Quindi, ehm, vorrei cercare di sistemare un po' questa cosa, ecco. Ehm, <tsk> tu avresti magari qualche consiglio da darmi, mhmm, in merito a questo?
<chuckles> Mh-mh. <chuckles> Mhmm, <clicks tongue> al ma allora per per capire meglio la situazione vorrei avere appunto un un quadro generale, prima magari di darti can consigli che poi effettivamente potresti non voler seguire, giustamente. Mhmm, tu prima di questo periodo, ehm, facevi facevi esercizio fisico, o comunque avevi uno sport che praticavi?
Ma guarda, io andavo in palestra, ehm, quelle due, tre, volte a settimana, poi sai, col fatto che son diventato un po' una una poltrona come dire, adesso sto sempre seduto, e, non ho necessità di di usare la macchina, ehm, anzi ho addirittura ho fermato l'assicurazione perché non non la uso più tanto poco, ehm, esco esco di casa no, se non per magari, ehm, nel fine settimana o o la sera no, per, ehm, per portare il cane a fare la passeggiata. E quindi ecco, questo insomma, mi si è ritorto contro da dal punto di vista del del peso no, quindi ho messo su qualche chiletto e se prima avevo qualche muscoletto adesso è invece è sparito tutto. Insomma un po' più di un po' più di ciccia, un po' più di grasso e quindi, ehm, e inoltre oltre a questo no, ehm, sai nel nel fine settimana spesso, ehm, mi mi piace uscire con gli amici, oppure andare al ristorante e, ehm, si tende spesso a bere anche e quindi sai, magari bevi 1 birra, ne bevi 2 e ti gonfia la pancia. Insomma ecco, mhmm, è tutto un modo per me di scaricare, come dire, quella tensione che sto accumulando un po' col lavoro, un po' con, diciamo, le le spese improvvise, le cose da fare, ehm, nella vita ultimamente che, ehm, diciamo sto perdendo un po' il mio equilibrio, no?
Okay. <chuckles> Mh. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Mh. Si. Mh-mh. Ma prima dicevi che comunque, ehm, magari mangiare qualcosa in più o bere qualcosa in più rispetto al solito, nel mentre, ti dà quella dopamina che magari negli stimoli quotidiani non trovi. Ma subito dopo invece, cioè una volta che hai mangiato, quello che pensi che non dovresti mangiare, o che hai bevuto quello che magari ri ritieni di troppo, come come ti senti?
Ma, e ehm, in realtà, mhmm, cioè da un lato mi sento in colpa, dall'altro però sai i il il mio il mio palato è soddisfatto, quindi sono un po' in contraddizione come dire no, perché magari so che ho fatto qualcosa che potevo evitare di fare no, per la mia salute, e quindi di mangiare, non so, le le Pringles, le patatine, ehm, di mangiare quello snack invece di fare una pausa un po' più salutare o di di prendere un tè, per dire, con i con i biscotti che già sarebbe qualcosa di migliore, ehm, e quindi da un lato sono sono su cioè, diciamo che il il mio palato e la mia pancia sono soddisfatti, però allo stesso tempo io, diciamo emotivamente, mi sento un po' anche in colpa no, perché è come se, ehm, stessi facendo qualcosa che so che effettivamente non non mi porta a lungo termine da da nessuna parte.
Mh. Mh-mh. Mh-mh. Okay. Mh-mh. No certo. Ma, mhmm, <sighs> <smacks lips> allora sicuramente interrompere del tutto in maniera improvvisa queste queste cose che ormai per te sono una sorta di abitudine non f ti farebbe bene, ehm, più che altro perché, ehm, è una cosa, diciamo, a cui tu dici ormai di essere praticamente abituato, quindi come per qualsiasi cosa interrompere un'abitudine, ehm, potrebbe portare a una ricaduta anche magari più pesante di di rispetto a com'era prima. Quindi il mio consiglio non è tanto quello di, mhmm, fare mhmm, non voglio fare la moralista e dire: "Non dovresti farlo, smettila", ehm, perché assolutamente no, però è quello proprio di provare magari a ridurre queste cose, che su carta può essere molto facile ma so benissimo che non lo è, quindi magari, ehm, fare anche delle pause dove ti concedi qualcosa per il tuo palato, che sia a livello di cibo che sia a livello comunque di, ehm, non lo so, comunque bere alcolici che in fi nel fine settimana puoi farlo, però magari iniziare un po' a ridurre la quantità di quello che assumi, ehm, giusto per avere un po', ehm, il meglio delle 2 parti. Quindi, ehm, sì la, mhmm, la contentezza di farlo, ma neanche in maniera esagerata. Sicuramente il fatto è che tu lavori da casa e che quindi adesso magari hai adottato questa, ehm, queste abitudini molto più sedentarie, aumentano anche la voglia di fare questo tipo di cose, perché quando sei a casa, mhmm, banalmente hai un frigorifero a disposizione quindi capisco quanto sia facile e immediato, ehm, non c'è la concezione del, che ne so, essere in ufficio e dire: "Vado al bar e magari spendo dei soldi", ehm, e comunque c'è il gesto del dover andare fino al ba cioè non c'è questa cosa perché sei in casa tua, quindi penso che sia che sia anche assolutamente normale. Però appunto per questo, dato che comunque sei a casa in smart working da freelance, potresti magari prenderti delle pause per, banalmente, uscire un attimo, ehm, fare due passi e magari capire anche che anche quello è una distrazione che ti toglie dallo stress, dal dalla vita sedentaria che stai facendo adesso. Se uscire, invece, per il momento magari proprio perché in non sei abituato senza senza alcun tipo di giudizio, non ti va di farlo perché ormai la tua vita è in casa e va benissimo così, mi vengono in mente altre soluzioni che potrebbero essere quelle di un po' riprendere l'attività fisica che facevi prima. Tu hai detto che andavi in palestra: adesso, ehm, ci sono magari delle attrezzi, anche piccolini, che rimandano alla palestra che sono super accessibili. Quindi non senza andare a spendere grandi cifre, senza dover costruire una palestra in casa, potresti magari prendere un qualcosa che, ehm, comunque ti faccia ehm, svagare sotto quel punto di vista: quindi magari dei pesetti, ehm, ma anche quelle cose che davvero puoi fare anche da seduto, sembra sembra banale però senza neanche stare ad alzarti, correre, fare la maratona, cioè è proprio una cosa del, ehm, comunque rimanere nel tuo ambiente di casa, perché ormai la tua vita è lì e va bene, ehm, però, ehm, comunque svagandoti e questo sicuramente ti farebbe anche staccare col cervello sia da quello che è il lavoro, sia da quelle che sono le tentazioni, perché sarebbe occupato con un altro tipo di dopamina che viene, ehm, in questo caso, dal dall'attività fisica. Questo potrebbe potrebbe aiutarti secondo me.
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Esatto. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Erto. Beh, ehm, sì, sono degli ottimi consigli quelli che mi hai presentato, no, perché effettivamente, ehm, sai a come dicevi all'inizio n non ha senso non ha forse molto senso, ehm, così di punto in bianco, smettere, ehm, con una certa abitudine per quanto, ehm, nociva a lungo termine possa essere no, e quindi magari pian piano potrei forse, ehm, cercare di segnarmi magari i momenti della della giornata in cui, e ehm, concedermi qualche snack. Oppure provare secondo te potrebbe andare anche bene provare a vedere delle ricette di snack salutari, dato che comunque io sono una buona forchetta e non mi dispiace neanche cucinare effettivamente no; quindi magari preparare qualcosa in anteprima da da poter mettere sotto i denti.
Mh-mh. Mh-mh. Mh. Ma Sì, sì, sicuramente potrebbe essere utile senza andare, secondo me, a ricercare le cose quelle super proteiche fatte con le cose super sane, perché magari non ti soddisferebbero abbastanza. Una una via di mezzo anche lì, quindi qualcosa che è, ehm, magari, mhmm, più verso il, ehm, gustoso sfizio, ehm, però non completamente, pe cioè per dire non una cosa ipercalorica che poi ti dà anche quella botta di adrenalina esagerata in alcuni casi. Però sì magari mi vengono in mente magari sai quelle torte, tu la tagli e così ne hai un po' per, ehm, varie giornate. Eh, sì, magari anche, comunque, prefissarti un momento della giornata specifico in cui, ehm, effettivamente fare questa sorta di spuntino, che può essere l'ora della merenda, ecco, ehm, e quindi utilizzare quel momento e unicamente quel momento e farla diventare un'abitudine però comunque un'abitudine, ehm, controllata nei suoi limiti. Quindi
Mh. Ert Mh-mh. Sì. Mh. Esatto.
che hai qualcosa che ti dà, ehm, sempre quella carica che effettivamente tu, ehm, ricevi in questi momenti della giornata, ma ridurla così da, ehm, arrivare a una cosa un po' più sana. Poi, chi lo sa, magari riducendo a 1 giorno, a un certo punto ti verrà da non farla neanche sempre e da stare bene, comunque, non farla sempre cioè non facendola sempre. Quindi, mhmm, potrebbe essere una soluzione sicuramente, sì.
Mh-mh. Mi guarda, ehm, io, uhm, prenderò sicuramente in considerazione di di fare questa cosa che mi hai detto, oltre magari a farmi anche, ehm segnarmi di fare un paio di passeggiate al giorno con con il cane, no, durante, ehm tra una pausa e l'altra, magari mi prendo delle pause un po' più lunghe dove, ehm, posso posso fare la passeggiata col cane e dopo al rientro, magari, ehm, mi mangio lo snack no, e così mi sento anche un po' ricaricato delle energie, mi sento anche più più rilassato. Ecco, sicuramente, è qualcosa che mi sembra fattibile, ecco. Quindi io ti ringrazio davvero tanto perché hai condiviso un sacco di spunti, consigli utili e sono certo che se ho, mhmm con un po' di costanza, ecco se, ehm se riesco a farlo anche per per qualche settimana già comincerò a vedere dei miglioramenti.
Mh-mh. Sì. <chuckles> Sì, sì. Mh-mh. Sì, sicuramente. Poi comunque, ehm, assolutamente non non c'è fretta per il miglioramento, però s certamente ce la puoi fare. Quindi quando vuoi sono qua.